Pues ya, saben a congelador, o sea, saben a fri saben a hielo, entonces, también como que les cambia el sabor, este, entonces, como que sí saber, em, eh, o sea, tener como que lo básico de las proteínas, los vegetales, las frutas, o sea, por ahí.
Ah, okey. Un conocimiento, dices.
Ajá, sí, sí, o sea, eh, de lo de lo que vas a co de lo que van a comprar, pues, lo que va a ser su mandado. Este, también, por ejemplo, en las frutas es algo que yo he notado, por ejemplo, con mi mamá, porque ay, mi mamá, ay, es un problema aquí en mi casa.
Okey. Mm. ¿Eres muy frutera?
No, fíjate que no, este, soy más de o sea, sí como fruta, pero casi siempre son de que fresas, moras y todo eso. Y mi mamá sí es de: "Oye, pues, n" yo le puedo decir de que: "Oye, pues, tráeme un plátano, tráeme plátanos, ¿no?, del súper", cuando le toca ir a ella. Y me dice: "Ah, sí". Pero yo le digo de que "tráeme nada más de que 3 o 4 plátanos para la semana o para los 10 días", ¿no? No, o sea, ella llega y llega con 2 racimos de 8 plátanos cada racimo, o sea, y como de, o sea, es demasiado en
Ah. Sí. Sí. Okey. Sí. Le gustan mucho las frutas, ¿no? Debe de ser muy fructífera. <chuckles>
Pues, yo quisiera creer que sí, pero, o sea, a veces, más agarra un plátano cada tercer día ella o una man ajá, entonces, le digo: "Es que no compres tanto, porque ni tú ni yo somos de comerlo, entonces ahí se va a quedar".
<laughs> Y ni se lo acaba, ¿no? <chuckles> Sí. Pues, con cereal está bueno.
Sí, ¿eh? Le encanta co por eso compra plátano, o sea, porque sí le encanta el ce el cereal, <chuckles> pero, pues, tampoco come todos los días, ¿no? Entonces, digo, a fin de cuentas, o sea, con 4 o 5 plátanos a la semana, a lo mejor, la hacemos para 2 personas, tampoco hay que hay que comprar, mm exacto.
¿Está rico? Sí. <laughs> No, pues, no. Ujú. Exacto, no se ocupa tanto. No se ocupa la palmera entera, pues. Sí, este, ha sido bastante fructífera esta plática, este, pues, este, te agradezco un montón, la verdad, este, muchas gracias, este, me da mucho gusto que coman tan saludable y, pues, espero sigan así siempre.
<chuckles>